อ๋อ ค่ะ เออ อันนี้ก็เป็นความคิดที่ดีค่ะ ไม่เคยแพลนเรื่องนี้เลยค่ะ ก็เลยทำให้รู้สึกว่า แต่ละวันทำอะไรไม่ทัน สับสนไปหมดแล้วก็ เอ่อ ไม่รู้ คือรู้สึกว่า แต่ละวันน่ะค่ะ งานมันค้างเยอะมาก แล้วก็ไม่เคยทำได้ทันเลย อย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยทำให้เกิดอาการเครียดค่ะ เครียดแล้วก็ เอ่อ กังวลทุกวันเลยค่ะ อืม
อืม ค่ะ อืม อืม ค่ะ เออ ใช่ค่ะ คือโดยสรุปแล้วเนี่ย ในแต่ละอาทิตย์ เราก็อาจจะมีการวางแผนเนาะว่า ในอาทิตย์เนี้ย เราต้องทำอะไรบ้าง ในแต่ละเดือนก็อาจจะมี เอ่อ จุดมุ่งหมายในแต่ละเดือน เป้าหมายในแต่ละเดือน เพื่อที่เราจะได้มาแบ่งย่อย ๆ ว่า ในแต่อาทิตย์เราควรทำอะไรอะค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ควรจะแก้ปัญหาโดยการมีการวางแผนในเรื่องของงาน ในเรื่องของเวลาให้ชัดเจนมากขึ้นน่ะค่ะ
ค่ะ อืม ค่ะ อืม อือฮึ ค่ะ อันดับแรกก็คือ ต้องมานั่งดูก่อน ใช่ไหมคะว่า เราอะ ต้องทำอะไรบ้าง แล้วก็คือ จัดลำดับความสำคัญ ใช่ไหมคะ เออ แล้ว ก
ใช่ ใช่เลยค่ะ เราก็ควรที่จะต้องมีการวางแผนระยะยาว ระยะสั้น เพื่อที่จะได้แบบลดหลั่นแล้วก็ เอ่อ มองเห็นถึง priority ความสำคัญ 1 2 3 ลงมาอะค่ะ
อือฮึ อืม ค่ะ อืม ก็คือทำแผนระยะสั้น ระยะกลาง แล้วก็ระยะยาวไว้ ใช่ไหมคะ อ่า แล้วก็มาดูว่า เอ่อ ความรู้สึกเครียด หรือกังวลของเรา มันลดลงไปไหม อย่างนี้หรือเปล่าคะ? อืม ค่ะ
อืม ใช่เลยค่ะ อือฮึ ใช่เลยค่ะ ที่สำคัญนะคะ นอกจากการ เอ่อ ใส่ตารางเวลาการทำงาน แล้วก็ เอ่อ เวลางานบ้านต่าง ๆ ดูแลคนอื่นแล้วเนี่ย อย่าลืมให้เวลากับตัวเองด้วยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาก่อนนอน มีเวลาได้แบบว่าทำงานอดิเรก อะไรอย่างเงี้ย ต้องแบ่งเวลาให้ตัวเองด้วยนะคะ อย่าเพิ่งแบบว่าใส่เวลาทำงานไปจนหมด เพราะว่า อย่าลืมว่าการให้เวลากับตัวเองเนี่ย ก็สำคัญไม่แพ้กับเรื่องงานกับเรื่องการดูแลคนป่วยค่ะ
ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อืม อืม ใช่ค่ะ รู้สึกเลยค่ะ รู้สึกว่า มันมีความรู้สึก พอมันรับงาน หรือว่าทำอะไรไปเยอะ ๆ ค่ะ พอวันหนึ่งแล้วอะ มันรู้สึกว่า ไม่อยากจะทำอะไร มันรู้สึกเหนื่อย มันรู้สึกไม่มีกำลังใจ มันรู้สึกว่า เอ่อ แบกรับอะไรอยู่คนเดียว มันเต็มมือไปหมดเลยอะค่ะ เต็มบ่า เต็มมือเหมือนคนถือของพะรุงพะรังอะค่ะ แล้วก็ไม่รู้ว่า ในมือเนี่ย มันมีอะไรบ้าง อย่างเงี้ยค่ะ
อือฮึ อืม ค่ะ อือฮึ อือฮึ อืม ในกรณีนี้นะคะ ก็ควรที่จะต้องมีการ อย่าเพิ่งวางแผนที่จะต้องทำคนเดียว เราต้องแบบว่าดูด้วยว่า เอ๊ะ! เรามีตัวช่วยอื่น ๆ ที่สามารถมาแบ่งเบาภาระตรงนี้ ต ของเราได้หรือเปล่า อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อย่างเช่นแบบมัน เออ มีตำ มี เอ่อ คนที่เขาแบบเหมือนเดี๋ยวเนี้ย ก็จะมียิ่งในช่วงปิดเทอม หรือว่ามีเด็ก ๆ ที่เขาแบบหลังเลิกงานอะ เขาก็จะสามารถมาช่วยงานบ้านเราได้ โดยที่เขาก็ไม่ได้คิดราคาที่มันแพงจนเกินไปด้วย อะไรเงี้ยค่ะ ใช่ค่ะ เหมือนก็จะมีน้อง ๆ มัธยม อะไรอย่างเงี้ยนะคะ เขาก็จะมีแอปพลิเคชันที่เขาอะอยากจะหารายได้เสริมตรงนี้ ซึ่งเราก็สามารถเข้าไปเลือกตรงนี้ได้เช่นกันค่ะ เพื่อให้เขามาแบ่งเบาภาระในค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้สูงมากอะค่ะ
ค่ะ อืม โอเคค่ะ ไม่เคยคิดเลยค่ะ ค่ะ ค่ะ อือฮึ อ๋อ เหรอคะ? อ๋อ โอเคค่ะ อืม อ๋อ อา